آآ لأ لسه لسه هو تقريبًا ما حدّش خد باله منها، لأن أنا مش لابسها بداعي اللي هو ال <tsk> آآ ش شوف ال شوف ال أنا لابس سلسلة وكده. لأ أنا لابسها تحت التيشيرت عادي ومش ظاهرها وكده، بس قبل كده حد غريب أوي اللي كان عايز آآ مش عارف يعمل إيه كده، أنا الدبلة اللي أنا لابسها في إيدي مثلًا، قال لي من صُحابي "هات أتصور بيها" علشان مش عارف يوّري مين كده اللي هو خطب وكده ومش عارف إيه، عايز يعني آه فقُلت له بُصّ "لأ طبعًا، <chuckles> اللي هو أنت بتقول إيه؟" قال لي: "يا عم هاخُد صورة،" قُلت له: "لأ." <laughs> فبرضه الدبلة دي برضه ليها قيمة كده كبيرة ما ينفعش أي حد يلبسها، وحاسس إن لما أنا قُلت لأ، هو زعل بس اللي هو لأ يعني أنت أصلًا مش من حقك إن أنت تقول لي كده!
تظهرها يعني. إمم إمم. إمم إمم. ماشي. إزاي؟ <chuckles> أيوه عايز يغيظه. ماشي. <giggles> وما اتنازلش عنها. أيوه أيوه. صحيح فعلًا. هو لازم يتفَهم. إمم، لازم يتفَهم طبعًا. طيب أنت ب طَب أنت بتلَمّعها الدبلة أو السلسلة كده بتلَمّعها أو بتنضفها بنفسك بقى، والّا عارف أنت اللي هو إيه يعني سايبها وكده بذكرياتها عمومًا؟
هو بُصّ هو السلسلة آآ لسه جديدة فهي كده كده إيه، آآ، ما ما ما باظتش أو اللي هو محتاج آآ ألمّعها أو كده، لكن الدبلة للأسف فم عشان ما هي مش فضة ف كانت اللي هي الدبلة السودة دي، آآ، فهي باظِت للأسف ولونها اتغَيّر وكده. فلِسّه بافكر أشتري واحدة تانية بقى تبقى فضة، ولكن ه هافَكّر لها في ذكرى معينة كده أشتريها لها برضه مش هاروح أشتريها كده وخ <giggles>
إمم إمم. إمم إمم. إن شاء الله أكيد إن شاء الله. طب هاسألك بقى إيه كده آخر سؤال كده بمناسبة الكلام الحلو ده عشان ما أطوّلش عليك، طيب لو أنت و أو أنت كده كل ما تبُص على السلسلة بتحس بإيه كده أول ما بتبُص لها يعني، بتحس بفخر كده إن أنت فخور إن أنت واخ إن حد جابها لك والّا بتحس بحنين للشخص والّا مثلًا الراحة؟
ماشي. لا لا بُصّ، باحس أول حاجة إن طبعًا هي جات لي من حد عزيز عليَّ أوي و آآ، كمان اللي هو ال ال الحاجة لأ هي جات لي كده بحاجة أنا كان نفسي أشتريها من زمان. فبس كده يعني.
أكيد طبعًا. جميل أوي إحساسك، طيب أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاك.
وأنا والله شكرًا جدًا.